Mungkin kan, eee, ada sebagian orang yang meskipun dia nger ke ngerasa bahwa ini tuh terlalu ketat atau terlalu sumpek gitu ya, kalau ketat-ketat gitu. Tapi kadang mereka lebih mentingin, eee, keliatan dari sudut pandang orang gitu, lebih mentingin stylish dibanding, eee, kenyamanan dari enjes pribadi gitu. Nah, kalau misal tentang itu, kira-kira ada nggak sih, eee, Kakaknya mungkin kasih tips gitu, ke orang lain, apa sih hal paling penting gitu, biar tetep tampil keren, tapi tanpa ngorbanin kenyamanan?
Mmm, mhm, bener banget tuh, Kak. Oke, kalau menurut aku ya, yang pertama itu cari dulu, eee, style-nya yang kamu banget gitu. Apa sih modelan heeh, yang bikin kamu nyaman untuk tampil di depan umum atau di acara-acara tertentu, lalu pilihlah kayak warna-warna yang, eee, netral, terus tuh nggak terlalu mencolok gitu. Karena biasanya dengan warna-warna itu orang lebih percaya diri gitu, untuk tampil di depan umum dan juga kalau bisa jangan ngikuti tren yang sekarang, karena kan sekarang banyak fast fashion ya, dan itu juga trennya itu nggak berlangsung lama, nanti takutnya jadi kayak limbah pakaian gitu kan, nggak baik ya, untuk lingkungan kita, gitu. Heeh, bener, jadi kalau bisa bener-bener yang kalau beli baju tuh, kamu bisa pakai itu sampai 100 kali gitu.
Oke, preferensi pribadi, itu ya? Oke. Oke. Iya iya. Gampang berganti juga? Betul. Iya iya. Ujung-ujungnya nggak dipakai lagi kan, cuma karena momen, satu momen. Oke, iya iya. Jadi kalau untuk misal tips, mungkin yang pertama cari style-nya git dulu, kemudian warnanya, ya sebisa mungkin yang natural, kemudian yang ketiga jangan terlalu ngikutin tren fashion. Karena kan, eee, kalau misal sekarang ini, tren fashion itu yang, eee, cepet berubah gitu. Makasih banget nih, Kak, udah mau cerita tentang, eee, menyeimbangkan antara nyaman dan keren saat milih-milih baju.
Iya, benar sekali itu, Kak.